मेरे साथ ना एक बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि मुझे कई बार बहुत छोटी-छोटी बातों पर बहुत तेज़ गुस्सा आता है, बहुत तेज़। और उसके बाद उ उस गुस्से में मुझसे कई बार बहुत सी चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं मेरे मुँह से जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी और मुझे बाद में इन चीज़ों को लेकर बहुत अफ़सोस होता है। इससे मेरे अपने संबंध भी कई बार बिगड़े हैं, और कहीं न कहीं मेरा मन भी बहुत तनाव में रहता है। उसके बाद अगर मैंने किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार कर कर दिया या किसी से कोई ऐसी बात कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं अपने इस गुस्से को कैसे नियंत्रित कर करूँ? या फिर जो मुझे अच बार-बार अचानक से छोटी-छोटी बातों पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं इस चीज़ को इस अपनी इस आदत में सुधार कैसे करूँ? मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। तो मुझे आप कृपया कुछ अच्छे ऐसे सुझाव दीजिए, जिससे मैं इन चीज़ों पर नियंत्रित नियंत्रण कर सकूँ। और साथ-साथ गुस्से की हालत में कुछ भी ऐसा कहने से बचूँ या कुछ ऐसा करने से बचूँ जिससे मुझे बाद में अफ़सोस करना पड़े। मतलब कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ पहले भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसे सुझाव दीजिए जिससे मैं अपनी स्थिति में सुधार कर सकूँ, जी।
जी, जी। मैं बिल्कुल आपकी समस्या को समझ सकता हूँ और अ, काफ़ी गंभीर समस्या आपकी अ, मुझे आभास होती है। अ, परंतु इसके पहले कि मैं आपको किसी भी प्रकार का सुझाव दूँ या एडवाइस दूँ अ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जाननी होंगी। जैसे आपने कहा काफ़ी आपको गुस्सा आ जाता है, तो ये जो गुस्सा आता है ये कब और किन परिस्थितियों में अक्सर आता है आपको?
जी। दरअसल गुस्सा मुझे कई बार अब मैं आजकल मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे बहुत छोटी-छोटी बातों पर भी गुस्सा आने लगा है। आम तौर पर मेरे साथ होता है कि जब मैं बहुत तनाव में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उस वक़्त मुझसे कोई कोई बात ना कहे, कोई मुझसे कोई ज़्यादा बात ना करे या किसी चीज़ के लिए मुझसे कोई ज़िद ना करे। लेकिन जब मैं बहुत तनाव में रहता हूँ और मुझे कोई एक ही बात को बार-बार उस वक़्त कह रहा होता है, तो मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। अगर मैं आपको अभी हाल की बात बताऊँ, तो अ, मेरे अ, ऑफ़िस का काम बहुत था और मुझे कई बार घर आकर भी काम करना पड़ रहा था। तो ऐसे में अ, जब मैं अपने घर आया, तो मेरे घर पे कुछ बच्चे भी हैं, तो आम तौर पे मैं जब अपने घर आता हूँ, तो कुछ समय बच्चों के साथ बिताता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ। लेकिन चूँकि उस दिन काम बहुत ज़्यादा था या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तनाव था उस दिन। तो मैं जब घर आया, तो मेरे पास समय नहीं था कि मैं उनके साथ खेल सकूँ लेकिन वो अपनी आदत वो आदत के कारण उन्होंने सोचा कि जब म मुझे बोलते हैं खेलने के लिए उन्होंने मुझसे खेलने की के लिए जब अ, व अनुरोध किया, तो मैंने उनसे उन्हें मना कर दिया। 1-2 बार मना करने के बाद भी जब वो नहीं माने, तो मैं उन पर मैं उन पर बहुत बुरी तरह से झुँझला गया और मैंने उन पर बहुत चिल्लाया और फ़िर बाद में मुझे बहुत अफ़सोस हुआ अपनी इस हरकत के कारण। मैं समझता हूँ वो तो मुझसे प्यार में कह रहे थे मगर मैं क्या करूँ? मुझे अपने गुस्से पर मेरा कोई नियंत्रण ही नहीं था। इसी तरह कई बार ऐसा होता है कि ज अभी दोस्तों में, मैं बैठा हूँ अ अ, एक सामान्य-सी बातें चल रही हैं, जो दोस्तों में हँसी-मज़ाक होते हैं वो हो रहे हैं। लेकिन कई बार मुझे कोई बात कोई बहुत छोटी-सी बात थी, मुझे अचानक से बहुत चुभ जाती है और मैं अचानक से बहुत गुस्सा हो जाता हूँ उस पर। और कई बार तो उस स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि बातें बहुत छोटी-सी बात से शुरू हुई थी और वो हाथापाई तक पहुँच जाती है, तो ऐसा भी मेरे साथ रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को मैं कैसे दूर करूँ क्योंकि इसका मेरे बाकी अ, चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ रहा है जैसे अपने मेरे अ, ऑफ़िस में भी कई बार मेरे जो कुछ सहकर्मी होते हैं, उनके साथ भी मेरे कई बार वाद-विवाद हो जाता है इस स्थि इस इसके कारण और अ, चीज़ें बहुत बढ़ जाती है क्योंकि मैं छोटी-छोटी बातों पर बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। मुझे खुद को भी नहीं पता होता कि मैं कब अ, सामान्य रहूँगा और कब गुस्सा हो जाऊँगा, ये अब स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। तो इसलिए मैं इस मामले में आप थोड़ी सहायता चाहूँगा। जी।
जी, जी। बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ, मतलब ये संतुलन के बाहर जा रहा है, आपका जो अ, गुस्सा है और <sniffs> अ, काफ़ी आपके व्यक्तिगत ज़िंदगी में इसका असर हो रहा है अ, अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि गुस्सा जब आपको आता है, तो इसके दौरान आपका व्यवहार क किस प्रकार हो जाता है? और आपके अ, शरीर में किस तरह की गतिविधियाँ होती हैं? जैसे कई लोग होते हैं जो काँपने लगते हैं या दिल की धड़कने तेज़ हो जाना, अ, कई लोग अ, बहुत ही ज़्यादा आग बबूले हो जाते हैं और कई लोगों का तो पसीना भी छूटने लग जाता है। तो इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि आपका व्यवहार और शारीरिक स्थिति किस प्रकार से होती है, उस वक़्त?
जी। जी, जी, बिल्कुल। दरअसल जब मुझे गुस्सा आता है तो, आम तौर पे मेरा यही प्रयास होता है कि अगर मानो किसी ने मेरी आलोचना की है, तो मेरा यही प्रयास होता है कि, जिस जिन बिंदुओं पर मेरी आलोचना की गई है, मैं उन बिन्दुओं को गलत साबित कर दूँ और जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं अ, म वो आरोप मैं उनके ऊपर मतलब बिल्कुल पलटकर उनके ऊपर सिद्ध कर दूँ। तो ये मेरी आम प्रतिक्रिया होती है, मैंने ऐसा महसूस किया है। और मैंने ये भी पाया है कि मैं अक्सर ही, जब बहुत ज़्यादा मैं गुस्से में रहता हूँ, तो अक्सर ही मैं उन शब्दों का प्रयोग करता हूँ जो सामने वाले इंसान को चुभे, मतलब क्योंकि हम हम स अपने रिश्तेदारों से या दोस्तों से या जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे हम परिचित होते हैं तो हमें पता होता है वो किन चीज़ों को लेकर, अधिक संवेदनशील हैं। तो मैं अक्सर ही बातचीत के दौरान ऐसा मैंने महसूस किया है कि जब मैं बहुत गुस्से में होता हूँ, तो मैं हमेशा उन बिंदुओं पर मतलब ऐसा कोई तंज़ कस देता हूँ या ऐसी कोई टिप्पणी कर देता हूँ। अ, और इससे हमारे रिश्ते कई बार बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो इससे मुझे बाद में बहुत अफ़सोस भी होता है। अगर मैं अ, इस अपने शरीर शारीरिक गतिविधियों की बात करूँ तो, मुझे गुस्सा बहुत अचानक से आता है, तो मैं बहुत आम मतलब सामान्य से बैठा हूँ और हँसी मज़ाक हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरा बिल्कुल मेरे, खुद पर कोई काबू नहीं रहता और आपने ठीक कहा अ, मैंने महसूस किया है कि गुस्से के दौरान मेरे शरीर में एक तरह की कंपन रहती है, मेरे जो पैर है वो काँप रहें होते हैं। और क्योंकि शायद गुस्से का की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता हूँ और कई बार ये कंपन मैं अपनी आवाज़ में भी महसूस कर रहा होता हूँ। जब मैं कोई चीज़ अपनी बात कह रहा होता हूँ और गुस्से में कह रहा होता हूँ, तो मेरी आवाज़ में भी एक कंपन या कह सकते हैं एक अ, बिल्कुल अलग-सा कोई एक एक, टोन सुनाई देता है। उसके अलावा, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है जैसे बाद में गुस्से के बाद उन्होंने, मतलब मुझसे कई बार ये बात कही है कि जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होता हूँ तो मेरा चेहरा भी लाल हो जाता है, जो वो जो उन्हें नज़र आता है। अ, दिल की धड़कन तेज़ होना तो मैंने नहीं महसूस किया लेकिन हाँ, मुझे बाद में अफ़सोस बहुत होता है इसके बाद। जी।
हुँ, जी। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ और काफ़ी स्वाभाविक है ऐसी गतिविधियाँ होना। अ, तो जैसे कि आपने कहा कि आपको बाद में अफ़सोस होता है कि, आपने अपने मित्र पर या जो भी आपके रिश्तेदार या अ, आपके परिवार के संदर्भ हैं उन उनपे अ, गुस्सा करने के बाद या गुस्से में गतिविधियाँ होने के बाद आपको जो अफ़सोस होता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आपको अ, ऐसा लगता है कि माफ़ी माँग लेनी चाहिए या आपको ऐसा लगता है कि कुछ दूरी बनाए रखनी चाहिए? और अ, जब अ, आपको अफ़सोस होता है तो अ, जो भी आप महसूस करते हैं, उसके उपाय में आप क्या करते हैं? मतलब आप आपके कार्य क्या होते हैं?
जी, दरअसल अ, जब जब अ, गुस्से में मैं रहता हूँ और उस वक़्त बात बढ़ जाती है तो फिर मैं आमतौर पर मैं अलग थोड़ा अलग-थलग हो जाना पसंद करता हूँ। मुझे शुरुआत में तो कुछ ऐसा महसूस नहीं होता मतलब, मेरे मन में उनके लिए बुरी भावना ही रहती है लेकिन थोड़ा अ, दिमाग़ ठंडा होने के बाद मुझे एहसास होता है कि बात को इतनी मुझे इतनी तूल नहीं देनी चाहिए थी, इतनी बात नहीं बढ़ानी चाहिए थी। तो हाँ, मैं ग्लानि से तो बहुत ब भर जाता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया? या ये बातें क्यों कहीं? लेकिन मुझे माफ़ी माँगने में भी संकोच होता है मैं मतलब अ, आमतौर पर मतलब अगर मेरी गलती है और मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने ज़्यादा कर दिया तो मेरे मन में तो होता है कि मुझे माफ़ी माँगनी चाहिए मगर एक संकोच भी रहता है। इन कुछ स्थितियों में मुझे लगता है मेरी गलती नहीं है, और लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया, तब भी मेरे मन में ये भाव आता है, मगर मैं खुद को हमेशा रोके ही रखता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ? दरअसल ये संकोच ज़्यादा है जो मुझे अ, मुझे माफ़ी माँगने से रोकता है। जी।
जी, जी। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी परिस्थिति। एक आख़िरी सवाल जो रहेगा वो ये है कि अ, क्या आपको लगता है कि आपकी कोई गतिविधियाँ जैसे नींद हो गया या तनाव हो गया या किसी तरह का अ, चिंतन हो गया या अगर आपकी कोई दवाइयाँ या अ, आपका कोई अ, म आदतें हों, जैसे शराब का सेवन या इत्यादि चीज़ों का सेवन, इस आपके अ, गुस्से पर किसी तरह का असर डाल रही हैं?
जी, नहीं शराब और ऐसी कोई दवाईयाँ तो मेरी स्थिति में नहीं है, ना ही मुझे कोई शराब की लत है। हाँ तनाव मेरा अक्सर रहता है। कई बार काम का बोझ इतना बढ़ जाता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया, मुझे काम घर पर भी लाना पड़ता है और मेरे दिमाग़ में फिर वही चलता है कि मुझे काम करना है और उस वक़्त मैं नहीं चाहता कि मेरे आस-पास थोड़ा भी कुछ शोर हो और इसीलिए वो आप कह सकते हो काम का तनाव होता है और उससे मेरा जो गुस्सा है, वो बहुत जल्दी ट्रिगर होता है। अ, ई और इससे मेरी नींद तो प्रभावित होती है, मेरे सोने-जागने का रूटीन भी बहुत ख़राब हो जाता है। तो एक हमेशा, मैं चिड़चिड़ा-सा रहता हूँ और सुस्त-सा रहता हूँ, तो यही स्थिति है मेरे साथ। जी।
जी, जी। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, तो देखिए अ, मेरे जो सुझाव है काफ़ी सरल और अ, सजगतापूर्वक आप अपने अ, व्यक्तिगत ज़िंदगी में उतार सकते हैं। तो देखिए मेरा पहला सुझाव ये है, कि आप कोशिश कीजिए कि जभी भी आपको गुस्सा आए, तो आप उसका कारण को अ, व्य अ, वर्णन अ, उसका कारण का वर्णन अच्छे से एक किताब में या अपने फ़ोन पर, उसे लिख लीजिए या रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि ट्रिगर पॉइंट क्या है? ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं या ऐसी कौन-सी हालात हैं या परिस्थितियाँ हैं, जो आपको लगातार अ, गुस्से की ओर भेजता है? या आपको ऐसा लगता है कि अ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था या सामने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। इससे होगा क्या? आपको अ, <clicks tongue> एक अ, संकेत मिल जाएगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं इत्यादि अ, स्थितियाँ हैं जिससे आपको बचकर रहना है या अ, क्या ऐसे शब्द हैं या क्या ऐसा वार्तालाप है, जिनसे आपको दूर रहना है ताकि आप गुस्से की ओर अ, ज़्यादा ना झुकें। तो अ, देखिए ये मेरा पहला सुझाव है। दूसरा सुझाव ये है कि आप तत्काल रूप में अ, रिएक्ट करने के बजाय किसी भी अ, तरीके से जवाब देने के बजाए या अ, लड़ने या अ, उस परिस्थिति में, घुसने या इन्वॉल्व होने के बजाए, आप थोड़ा एक दूरी ले लीजिए, एक सरल अ, तकनीक अगर मैं आपको बताऊँ, तो सबसे पहले एक गहरी साँस लीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि अ, जैसे कि मान लीजिए अब कार्यस्थल की बात हो गई, तो आप कोशिश कीजिए आप एकांत में अपने केबिन चले जाइए। या कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए। और अगर मैं अब बात करूँ आपके परिवार की, तो आप घर से कुछ देर के लिए बाहर चले जाइए, आप एक अ, वॉक पर चले जाइए, कुछ देर आप टहल कर आइए <clicks tongue> और सोचिए कि अभी जो गतिविधियाँ हुई, जो चीज़ें हुई अ, आपको जिस चीज़ ने गुस्सा दिलाया, क्या वो गुस्सा करने हेतु आ आवश्यक है भी या नहीं? और सामने वाला व्यक्ति आपका कितना ख़ास और अ, सगा-संबंधी है जो
जी। जी। जी।
वो आपके लिए कह रहा है, क्या वो आपके अच्छा अच्छे के लिए कह रहा है, या क्या वो आपकी ग़लतियाँ निकाल रहे या क्या आपको अ, वो अल आपकी आलोचना कर रहा है? तो ये सारी चीज़ें आपको शांत मन में और खाली मन में अ, प्रतीत होगा, आपको समझ में आएगा बेहतर। और देखिए रही बात माफ़ी और रिश्तों को ठीक करने की, तो आप कोशिश कीजिए अपनी अ, व्यावहारिक जो चीज़ें हैं अ अ, वो आप इस तरह से रखिए कि आप हमेशा, पहला कदम बढ़ाइए कि आपसे अगर ग़लती हुई है, गुस्सा हुआ है, तो आप कोशिश कीजिए चीज़ें ठीक करने का। तो देखिए ये छोटी-छोटी सुझाव हैं, जो मैं आशा करता हूँ, आपको अच्छा लगा और आपको इस अ अ, विषय में।
जी। हुँ। जी, जी। वाक़ई आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए मुझे, आपका बहुत धन्यवाद।
जी, जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।